Ờ, bạn ơi, hiện tại là nói thiệt với bạn luôn á, là công việc của mình hiện tại rất là bận, xong rồi là cái việc gia đình của mình nữa, nó cũng tùm lum tùm la hết trơn á. Mình gần như một ngày thời gian biểu của mình á, ơ, từ sáng sớm cho tới bắt đầu chiều muộn rồi là tối, a, mình là vẫn sẽ mở laptop ra mình làm việc, đem việc về nhà nữa. Thì thành thử ra á là mình cảm giác như á là hổng có lúc nào mà mình nghỉ ngơi đủ á bạn, hổng có lúc nào mà mình được, gọi là, thoải mái, khi mà mình trong một cái trạng thái nó cân bằng được h hai cái thứ đó. Và đặc biệt á là mình cũng là cái người mà làm về chuyên về sáng tạo nội dung nữa, cho nên á là trong đầu mình lúc nào cũng phải nảy ra những cái ý tưởng mới, và làm sao những cái ý tưởng này á nó phải đánh vào cái tâm lý của khách hàng, và nó phải thực sự hiệu quả thì nó mới yêu cầu cái công việc yêu đầu đạt cái công việc mình á. Chứ còn cứ lặp đi lặp lại những cái cũ, cũng như là hông có suy nghĩ ra gì, hông có sáng tạo gì hết trơn, thì thành ra là mình thấy mình cứ bị gò bó. Nó sành ra là, ưm, cái việc mà mình nghĩ cái điều mới nó cũng mình cũng hay lấy chất liệu từ tất cả những cái thứ xung quanh á, thành ra là mình hông có cảm giác lúc nào mình có thể nghỉ ngơi được bạn. Mà mỗi khi mà mình có thời gian rảnh là mình phải nghĩ ra những cái mới xong mình viết vào, rồi mình viết vào thì thành ra đó là cái thời gian mà mình gần như nó là là là đang làm việc nhưng mà làm việc không lương á. Đó, mà bản thân mình cũng hông có một cái cái cái cái thời gian nào để mà thực sự nghỉ ngơi hết trơn, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe của mình, ảnh hưởng tới nh những mối quan hệ của mình luôn. Thì hông biết là bạn có cái lời khuyên nào, có cái lời chia sẻ nào để mà mình, ừm, bớt cái tình trạng mà, ừm, căng thẳng của mình, mình mình không có một cái thời gian nào nghỉ ngơi trong ngày, được hông bạn? Ừm.
Ừm. Ừm. Vậy hả? Ừm. À. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ra vậy. Ừm, nghe bạn nói xong á nha, thì mình có thể thấy là á bạn đang trải qua một cái giai đoạn cũng khá là khó khăn trong cái việc là mình làm quá nhiều đi, mình lại hổng có thời gian mà dành cho bản thân hoặc là nghỉ ngơi, đúng hông? Để mình có thể là tái tạo lại cái sức lao động nà. Thì trước khi mình cho lời khuyên á, thì mình có vài câu hỏi để muốn hiểu rõ hơn về cái vấn đề của bạn á. Thì hổng biết á nha, như bạn nói là bạn đang làm cái công việc là sáng tạo nội dung á, thì cái công việc này á bạn có nghĩa là bạn sẽ làm mỗi ngày bạn làm không có giờ cố định, và bạn làm từ sáng tới tối luôn hả? Rồi ngày cuối tuần bạn vẫn phải làm hay sao?
Đúng rồi. Ừm, chính xác là Ừm, đúng rồi. Ờ, thường ra á thì ra thực ra là mình sẽ làm theo cái dự án là chính, nhưng mà cái giờ cái dự án của mình thì mình cũng phải là làm theo cái lịch của công ty thời gian công ty đưa ra. Thì sáng là tầm 8:00 là mình bắt đầu làm rồi, nhưng mà làm lên công ty thì tầm đâu đó là khoảng 6:00 thì mình sẽ đi về. Nhưng mà bạn biết gì hông? Ờ, một đây là lơi khi mà lên công ty á mình cảm giác nó bị gò bó lắm bạn. Ờ, dù rằng á mình làm theo dự án, nhưng mà bây giờ là cái thời điểm mà mình thấy là dự án nó dồn khủng khiếp luôn, nó dồn mình không thể nào mà mình có được cái thời gian thoải mái để mình đi ăn, đi chơi, hoặc là suy nghĩ nó thư ra thư thái á bạn. Mà trong đầu mình lúc nào cũng phải làm việc, phải, a, nghĩ ra những cái mới. Mà bạn biết là hông phải là chỉ có một người dí mình về deadline, ưm, mà còn những cái phòng ban khác nữa, nhiều khi là họ cũng bí ý tưởng xong rồi họ cũng quăng hết cho mình. Mình cũng hông biết phải làm sao với cái đống đó nữa, nhưng mà bắt buộc là phải hoàn thành trong một ngày, trong một ngày hông xong thì mình cũng phải đem việc về nhà, đó. Và thậm chí là nhiều khi á mấy cái bài mình viết á cũng không phải là một viết một lần là xong đâu bạn, phải gửi lên, ưm, cho sếp của mình, sếp mình duyệt xong rồi sửa đi sửa lại. Nhiều khi là một cái bài mà mình viết 3-4 ngày nó còn chưa xong nữa, thì lấy đâu ra mà mà mà mà mình có thời gian để mà mình nghỉ ngơi, mình thư giãn bạn, nó bận suốt như vậy luôn á, thiệt sự, ừm.
Ừm. Ừm. Sao bạn? À! Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình đồng cảm với bạn nha! Nói chung á là khi mà mình làm quá là nhiều, mà thứ nhất á là bạn có nói là công việc, ờ, cũng khá là gò bó so với bạn nà. Rồi hiện tại là công việc đang là dồn giữa, cái gọi là, sếp rồi những cái phòng ban khác nữa, nên là cái việc áp lực á là cái chuyện đương nhiên mà bạn gặp phải á, nên là cái cảm giác lúc này của bạn á thì mình rất là hiểu nha! Và nhiều người khi mà gặp cái tình trạng giống bạn á thì cũng sẽ áp lực như vậy thôi, nên là bạn đừng có quá quá lo lắng nha, mình sẽ có cái cách giải quyết thôi. Thì như bạn nói là một ngày bạn cũng, à, bạn đang làm công ty á thì sẽ có làm cái thời gian cố định, còn khi nào mình nhiều việc quá thì mình mang về nhà làm á, thì hổng biết á cuối tuần bạn có nghỉ làm hông hay là bạn làm hết tuần luôn?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi bạn. Ừm, thì công ty của mình có quy định á là mình sẽ làm hết vào cái buổi sáng ngày thứ Bảy, là mình sẽ có khoảng 1 ngày rưỡi thì mình nghỉ nghỉ nghỉ ngơi á. Nhưng mà, ừm, thật ra là nói 1 ngày rưỡi vậy thôi, nhưng mà buổi chiều ngày thứ Bảy là gần như là mình cũng sẽ ráng để mình xong cái công việc. Thì thật sự là cái thời gian mà mình nghỉ thì chỉ có buổi buổi thứ Chủ nhật thôi, nhưng mà mình cảm giác như là, ừm, cái Chủ nhật á nó trôi quá nhanh lắm bạn, ừm, chỉ cần là, ừm, ngủ một cái giấc rồi xong rồi sáng mai dậy, rồi dậy chưa kịp làm gì hết trơn là hết ngày Chủ nhật rồi, rồi lại tiếp tục phải đi làm quay cuồng trong cái đống công việc đó, cho nên là mình cảm giác nó hông có đủ á. Cho nên mình mình muốn rằng là, ừ, mình làm thì làm nhưng mà phải có thời gian nghỉ ngơi, chứ đằng này là cứ phải đợi mãi cho đến cuối tuần thì mới được nghỉ, nhưng mà đến tuần rồi nó đâu có còn ý nghĩa gì đâu bạn, ừm, thiệt sự là như vậy. Ừm.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, đúng á. Ừm, mình hiểu nha. Ừm. Nói chung á là khi mà mình làm việc quá tải trong tuần á, thì mình cảm giác cuối tuần nó rất là ngắn, đúng hông? Và mình sẽ hổng có đủ thời gian để mình nghỉ ngơi nè. Dù là nghỉ ngơi nhưng mà nhiều khi bạn vẫn suy nghĩ cái việc là trong tuần, hoặc là, à, tuần sau mình còn phải quá là nhiều thứ để mình làm á, thì lúc đó tâm trạng của bạn đâu có thực sự được nghỉ ngơi đâu, đúng hông? Vậy thì á thì dù sao thì v bạn vẫn có 1 cái ngày là Chủ nhật cuối tuần á, thì vào những cái ngày như vậy á, thì bạn thường thích nghỉ ngơi bằng cách nào? Ví dụ như là bạn chỉ muốn là nằm im lặng, hoặc là c có những cái hoạt động nào? Ví dụ như bạn gặp gỡ bạn bè, hay là tập thể thao nhẹ nhàng á, thì bạn có thử cái cách nghỉ ngơi nào mà phù hợp với bản thân mình chưa?
Đúng rồi, chính xác. Đúng luôn bạn ơi. Ừm, chính xác. Thực ra là nói thiệt luôn á là bản thân mình rất là muốn đi ra ngoài để mà vận động, đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè rồi giao lưu này kia. Nhưng mà ở chỗ đó là nguyên một tuần trời á bạn, mình cứ đi lên công ty rồi làm cứ hồng hộc, hồng hộc như vậy rồi mình cũng cảm giác như là mình không có cái thời gian cho bản thân mình á. Xong rồi mình ngủ cũng hông có đủ luôn, thành ra là cái ngày Chủ nhật là mình thời dành thời gian cho mình ngủ, mình ngủ xong rồi mình dậy mình cũng ăn uống rồi mình lướt điện thoại, nó cũng vô vị, nó cũng nhàm chán. Xong rồi cứ cái lướt điện thoại một hồi ấy là mình tự nhiên mình thấy là cái thời gian nó trôi qua nhanh khủng khiếp, chưa có kịp làm cái gì hết trơn cái tự nhiên là đã hết rồi. Coi như là một ngày Chủ nhật nó v nó nó nó không có ý nghĩa gì quá nhiều, mà mình, bản thân mình lại muốn nhiều hơn thế. Đó, thành ra là đa số những cái buổi Chủ nhật là mình cũng sẽ ở nhà thôi, mình hông có làm gì khác nữa bạn, ừm.
Ừm. Ừm. Đúng á. Ừm. Chính xác luôn. Ừm, mình hiểu nha. Nói chung á là khi mà mình quá mệt mỏi thì mình cũng nhiều khi cũng muốn ra đường gặp gỡ bạn bè hoặc là hoạt động những cái hoạt động nhẹ nhàng á, nhưng mà nhiều khi quá mệt đi, mình chỉ muốn ở nhà bấm điện thoại rồi nằm nghỉ ngơi, đúng hông? Nhưng mà khi mà bạn bấm điện thoại nhiều quá thì do là bị quá tải thông tin trên mạng xã hội hiện tại á bạn. Nên là khi mà bạn lướt nhiều á, nhiều khi nó cũng hông có giúp cho bạn, gọi là, thư giãn đâu mà nhiều khi não của bạn nha, còn bị quá tải vì thông tin nữa đó. Nên là á nha, nhiều khi mà bạn cứ lướt hoài như vậy á, cảm giác hông có được thoải mái mà nó cứ mệt mỏi hơn nha, thì cảm giác này nhiều người cũng gặp phải giống như bạn thôi. Vậy thì á, ờ, ừ, ờ, như bạn nói thì cuối tuần bạn vẫn sẽ có thời gian thì hông biết á, bạn có bị ràng buộc về ờ, cuối tuần bạn có phải dành thời gian cho gia đình hông hay là bạn sẽ có thể là hoàn toàn dành thời gian cho bản thân mình thôi?
Đúng rồi, chính xác rồi. Ừm, vậy hả bạn? Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, vậy hả bạn? Ừm, thực ra là còn mình còn có gia đình của mình nữa, mình có vợ, ờ, rồi có con. Thì con mình cũng nó cũng lớn rồi chứ hông phải là nhỏ, cho nên cũng hông cần phải chăm nó quá là kỹ. Nhưng mà ở mình thì muốn ở nhà rồi là ăn uống với gia đình, rồi là nói chung là có một cái ngày để mà mình tụ họp á, thì cho nên là mình cũng hông có cái đó cũng là một cái thứ mà mình cũng hông có đi ra ngoài được á bạn. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ờ, nói chung á là mình đã nghe h và mình đã hiểu câu chuyện của bạn rồi đó, thì mình sẽ cho bạn vài cái gợi ý á, bạn có thể là xem có phù hợp với bản thân mình hông ha? Ừm, ờ.
Ừm, vậy hả bạn? Mình mình mình rất là muốn nghe luôn á. Ừm.
Ừm, ờ, về đầu tiên á, thì bạn nói là bạn đang rất là muốn thời gian dành cho bản thân sau cái ngày làm việc mệt mỏi á, nhưng mà bạn phải, kiểu là, suy nghĩ á là mình không cần phải là từ 1-2 tiếng hoặc là quá nhiều thời gian cho bản thân đâu. Mình có thể là dành ra mỗi ngày thôi, mình dành từ 10 phút đến lại có thể là từ 10 phút, hoặc là nhiều hơn là 30 phút, hoặc là 1 tiếng đồng hồ thôi, thì mình có thể là có những cái hoạt động nhỏ để mà nghỉ ngơi thay vì mình phải làm một cái gì đó thời gian dài thì mới gọi là nghỉ ngơi. Thì ví dụ như là trong 10 phút đó đó, thì bạn về nhà thì cũng khá là mệt rồi, thì mình có thể là trong lúc đó thì mình ăn cơm xong mình có thể là đi dạo xung quanh, mình có thể là rủ gia đình, vợ bạn với lại con bạn á, thì mình có thể là đi dạo xung quanh nhà thôi. Nhưng mà bạn rời khỏi những cái mạng xã hội nè, hoặc là điện thoại ha, hoặc là máy tính nữa đó, thì bạn có thời gian hòa mình vào thiên nhiên á bạn. Thì khi đó nha, bạn đi dạo xung quanh rồi bạn hít thở cây xanh nè, rồi bạn nhìn ngắm mọi người á, đó cũng là một cái cách để giúp cho não của mình á hông bị kéo căng thẳng á, thì nhiều khi á nha, tâm trạng của bạn sẽ được thoải mái hơn rất là nhiều á. Thì bạn thấy cách này bạn có thể áp dụng thử hông?
Ừm, vậy hả bạn? Mình hiểu. Ừm, vậy hả bạn? À! Ư, tính ra là chỉ cần một cái khoảng thời gian ngắn thôi, đúng hông? Hông cần là phải gieo quá dài, nhưng mà cái thời gian đó thì nó nó phải thực sự là là dành cho bản thân mình, rồi là mình cũng phải tập trung và yêu thích nó nữa. Chứ hông phải là chỉ có chập trung vào cái cái việc lướt điện thoại như mình hồi đó giờ mình hay làm, đúng hông bạn? Ừm.
Ừm. Ừm, chính xác. Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Ờ, hoặc là á nha, trong trong giờ làm việc của bạn á, thì nhiều khi bạn cũng cảm giác là quá là căng thẳng và bị quá tải, đúng hông? Thì mình có thể là dành từ 5-10 phút mình có thể là đi có nghĩa là thay vì mình cứ ngồi một chỗ hoài thì nó cũng hơi mệt á, bạn có thể là đi dạo xung quanh, hoặc là bạn đi ra cửa sổ bạn nhìn ngắm ở ngoài trời á, cây xanh nè, hoặc là bạn hít thở không khí nha. Nhiều khi bạn có thể là qua bàn đồng nghiệp, bạn ngó hoặc là nói chuyện vài câu với đồng nghiệp thôi. Hoặc là á nha, bạn có thể là tập hít thở những cái bài tập thở đơn giản á, thì khi đó nha, tâm trạng của bạn có khi là được thoải mái rất là nhiều. Có những cái bài tập á, bạn chỉ cần là ở trong vòng 1 phút thôi thì cũng cải thiện hơn rất là nhiều luôn á. Hoặc là về nhà mà bạn quá là mệt mỏi, kiểu như là, tr trong công việc mà hàng ngày có quá nhiều thứ á, thì bạn thử là chia sẻ với lại vợ bạn hoặc là những cái người bạn thân thiết á. Hoặc là mình nếu mà mình, kiểu như, hướng nội quá mình cũng muốn giữ mọi thứ một mình á, thì bạn có thể là tập viết nhật ký đi, coi thiệt ra coi khi mà giải toả được căng thẳng bằng cái việc chất nhật ký á, thì có thể là tâm trạng của bạn sẽ ổn định hơn rất là nhiều luôn á. Bạn thử cách này, được hông?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Mình hiểu, mình hiểu. Ô, vậy hả bạn? Ừm, mình hiểu, mình hiểu. À, à, ra vậy hả bạn. Thực ra là hồi đó giờ mình cũng hông có cái cái phương pháp mà mà mà thiền hay là thở á bạn. Khi mà nghe bạn nói thì mình hồi đó thì mình cũng có chỉ nghe qua thôi mà mình cũng chưa có bao giờ mà áp dụng á. Xong rồi là mình cũng thấy rằng là cái nó nó cũng hơi khó với mình, thì hổng biết là bạn có cái phương pháp mà mà thiền thở nào đó mà nó nó nhẹ nhàng, cũng như là nó có thể áp dụng trong mọi lúc mọi nơi mà tại vì mình sợ cái cảm giác mà mình ngồi xong rồi nó lâu rồi nó tê chân á, á, đó thành ra là mình cũng chưa có thử cái phương pháp đó nữa, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, cái phương pháp thiền thở thì nói chung nó cũng khá đơn giản thôi. Nó có một cái cách là mình sẽ hít vào 4 giây, xong rồi mình sẽ thở ra trong vòng 6 giây thì mình làm tầm 5 lần thôi. Thì cái cách đó cũng khá là hông có tốn nhiều thời gian và là dễ áp dụng nữa. Thì bạn có thể là thử cách này ha! Mình hít 4 giây xong rồi mình thở da 6 giây, rồi bạn có nghĩa là khi nào bạn rảnh hoặc là quá căng thẳng á, mình có thể là hít thở như vậy á, thì bạn xem là có phù hợp với mình không? Thì khi mà thấy phù hợp á, thì mình có thể là mình sẽ tăng thời gian, ờ, thở ờ, thời gian tập thở lên nhiều hơn nha. Hoặc là khi mà bạn quá căng thẳng á thì bạn có thể là để cho tâm trí bạn được thoải mái bằng cách bạn nghe những cái bài nhạc không lời á bạn, hoặc là những cái tiếng ồn trắng á thì sẽ giúp cho não bạo bộ của bạn á, bớt những cái dòng suy nghĩ và giảm căng thẳng hơn rất là nhiều luôn á.
À, vậy hả bạn? Mình hiểu, mình hiểu. Mình hiểu. Mình hiểu À, vậy hả bạn? Ồ! Tính ra là kể những cái phương pháp bạn đưa ra là khá là nhiều á nha. Từ cái việc mình có thể, ừm, tìm cái sự hỗ trợ nha, xong rồi nếu mà hông có tìm sự hỗ trợ thì mình cũng có thể viết nhật ký. Ờ, mình thấy rằng là những cái phương pháp này nó cũng khá là hay á, a, chỉ có đơn giản là tại vì hồi đó thiệt sự luôn á, mình cứ, ơ, chăm chăm vào cái điện thoại mình hông có làm những cái hoạt động nào ở phía ngoài á, do nên là nhiều khi la cái thời gian đó cũng trôi qua nhanh, rồi mình cũng hông có tận dụng được gì quá là nhiều, sau nó tràn trở nên áp lực hơn nữa. Ưm, mình cảm ơn đó bạn vì ngày hôm nay chia sẻ cho mình rất là nhiều những cái cái ph mẹo rất là bổ ích, cũng như là mình có thể áp dụng trong tương lai nha. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, hy vọng là bạn có thể là áp dụng thử và thấy phù hợp với bản thân nha, và cuộc sống của bạn sẽ tốt lên nha!
Ừm, tạm biệt bạn.